Alors, heu, je suis parti en vélo, je suis parti de de France et puis je suis allé, heu, en Espagne, au Maroc, après j'ai continué justement, heu, jusqu'en Côte d'Ivoire et donc heu, j'ai pas antici alors j'ai un peu anticipé, mais heu, c'est vrai qu'il y avait toujours des des choses que voilà, on pouvait pas prévoir, on pouvait pas, heu, on pouvait pas décider et donc heu, s chaque soir en fait je j'avais un objectif à atteindre en vélo plus ou moins, un village ou un endroit où dormir, mais des fois voilà, il y avait des soucis avec le vélo ou des soucis, heu, autres et donc heu, je savais pas, heu, où dormir chaque soir. C'était un peu stressant, heu, au début
Globalement, hein. Ah normal, c'est génial, quand même. Tu as beaucoup d'ambition pour faire ça! C'était ton 1er voyage en vélo? Tu fais ça souvent, ou c'était comment?
mais du coup, heu, je ouais, du coup, j'ai f Alors c'était pas le 1er, je l'avais fait en Europe, heu, j'avais fait le le Rhin, donc le fleuve qui passe près de chez moi. Il y a une route spéciale, heu, pour les vélos en fait qui longe le fleuve de la source en Suisse jusqu'à jusqu'à jusqu'à la mer, heu, aux Pays-Bas, donc j'avais fait cette route là, mais c'est complètement différent. Heu, tu ne tu sais, heu, tu sais plus ou moins où tu vas dormir parce qu'il y a pas beaucoup, heu, d'options en fait hein. Soit tu vas dans des campings, soit tu vas dans des hôtels et donc à ce moment là, heu, ouais.
OK. Ouais, OK, alors, qu'en Afrique, c'est bien différent, j'ai l'impression.
Ouais en Afrique, heu, voilà tu sais pas si si tu vas trouver vraiment parce qu'il y a pas toujours des hôtels, il y a pas toujours des des gens et il y a pas toujours des des espaces, heu, faits pour dormir donc ouais à ce moment-là c'était différent effectivement.
Et comment s'est passé ce voyage? Tu as toujours eu ces difficultés sans savoir où dormir? Tu vivais est-ce que tu viv vivais plus au jour le jour? Ou est-ce que tu tu avais des fois tu restais une semaine à un endroit où c'était comment?